Да, об этом тоже думала определённо. Вот особенно когда получала именно вот эту базу, вот эти 1 полгода обучения с преподавателем, потому что всё-таки, а, ребёнку легче этому обучиться. А во взрослом возрасте уже есть какие-то внутренние зажимы, а это очень важно, ну, не иметь этих зажимов, когда ты именно поёшь. Это потому что это же про, м, получается, самовыражение себя через голос, через своё звучание. И тут очень важно не иметь, э, каких-то, знаешь, стоп, а, м, как-то реакций в голове. То есть нужно быть максимально открытым, вот, чтобы хорошо петь.
Мгм. Мгм, мгм. Так. Так. Мгм. Ну каких-то, чтобы ога ограничений таких не было. Ну каких-то таких. Ну да, действительно. Мгм. Интересно.
Да, да. То, что психологически это буквально влияет на то, а, как ты будешь исполнять там песню и в целом, как ты будешь звучать. Это правда влияет. Поэтому вот это да, это такое небольшое сожаление. Но сейчас уже, конечно, нет. Я уже ж сказала, что я уже уже у меня новая страсть, новое о глубокое увлечение. Вот, поэтому я жалею заочно. Вот, можно так сказать, заочно. Ну, то есть я уже жалею, но не так сильно, <chuckles> потому что уже другое нашла себе. <chuckles> Да, отжалелась. Мгм.
Мгм. Так. <chuckles> Ага, понятно. Я уже отжалелась, я уже отжалелась в этом направлении. Ну да, забавно на самом деле. Слушай, эм, э, ещё какие-то, может быть, у тебя есть советы себе молодой или вот эти самые главные, что вот, э, настаивать на своём, прислушиваться к себе?
Да-да-да.